Ah, okay, und, äh, das Remake ist dann aus diesem Jahr oder ist das Remake quasi das die Version von 2007 dann?
Äh, Ich habe 'n Rewatch gemacht, also, ich habe es n erneut geschaut. Ja, ja, genau, genau. Also, den habe ich 'n paar Jahre nicht ne, ne, den den habe ich 'n paar Jahre quasi liegen lassen. Der war mir in extrem guter Erinnerung und einer meiner Lieblingsfilme und letztens habe ich den wirklich noch mal gesehen und der große Vorteil, wenn man Dinge noch mal sieht, man muss sich nicht mehr auf die Handlung konzentrieren, sondern nimmt m viel mehr wahr, was in dem Film passiert, nicht nur auf der technischen Ebene, schauspielerischen Ebene oder Ausstattungsebene, sondern auch viel mehr Zusammenhänge und was angedeutet wird, was ausgearbeitet wird und ich habe den Film richtig genossen.
Ach so, 'n Rewatch, ah, okay, ah, okay, ich habe irgendwie 'n Rework verstanden. <snorts> Mhm. Ah, okay. Mhm. Okay. Und hattest du den dann noch auf DVD bei dir im Schrank liegen oder wenn du sagst, das ist eigentlich 2007 rausgekommen, damals gab's ja noch nicht unbedingt Streamingdienste oder hast du den, äh, ja
Also, ich habe, ähm, den im Streaming geschaut, habe den aber damals auch auf Blu-ray mir zugelegt, äh, weil ich großen Wert auf die Bildqualität dann lie lege und in dem Moment die Fernseher werden ja auch immer größer, und wenn du da mit 'ner alten 'ner DVD oder VHS Kassette ankommst, dann habe ich da mittlerweile auch überhaupt keinen Spaß mehr.
Ah, okay. Mhm. <chuckles> Ja, tut mir leid, ich habe irgendwann vergessen ich bin nie mit Blu-rays aufgewachsen. Irgendwie, wei weiß nicht warum, bei mir wurden einfach Blu-rays übersprungen. Ich hatte VHS, DVD
Okay. Okay, direkt von von VHS, DVD und dann in Streaming?